Скажи, пожалуйста, какая песня вызывает у тебя ностальгию?
Ты знаешь, а, вот когда мне было, я не знаю, 9 класс- это сколько лет? Наверно там 13-14, я там точно не скажу.
Мгм.
И я помню, вот мы я не знаю, как-то на ну, наши школу <chuckles> дали путёвки, ну постоянно нам давали путёвки на море, потому что <chuckles> мы мы возле Чернобыля жили, да.
Да ты что?
Э, да, э, вот эта зона у нас была 4 зона. Вот у меня до сих пор есть ещё эта корочка, которая, да, там были много льгот, особенно детям.
Мгм. Да. М. Интересно. И куда же вы ездили?
Э, и родителям тоже. Ну, на море обычно давали путёвки, потому что вот считалось, что на море йод, и это очень полезно, потому что вот этот Чернобыль, он же на щитовидку влияет.
Ага. А.
И надо море, надо, чтобы йод был. Ну, вот как-то ну, такая логика. Правильная, наверное, да, логика у них была. Но вот давали путёвки на море.
Мгм мгм. Наверное.
Ну, естественно, это уже была Украина, это было какой-то Крым тогда. И вот Херсонская область, ну, вот такие, Запорожская область, да. Ну, за границу нет, мы не ездили.
Ага. Да, такие красивые места, наверное, правда?
А, ну это же были обычные вот эти детские лагеря. Ну да.
А.
И эн
Но тебе нравилось? Тебе там было хорошо?
Ну смотри, вот не всегда. Были такие моменты, когда у меня такая была тоска, ностальгия, я так хотела п домой, я всё время плакала. Я звонила родителям: "Заберите меня." Ну были и такие вот это зависело не только вот от места, да, это же зависело от
М, ну вот.